แล้วเป็นยังไงคะ? คือสรุปไปกันทั้งหมด เดี๋ยวนะคะนับก่อน ทั้งหมดนี้ 5 คน ถูกไหมคะ?
ถูกต้องค่ะ
แล้วเป็นยังไงคะ? พอจะเล่าขั้นตอน ซ ต่อไปว่า ครั้งสุดท้ายที่คุณจำได้อะ คุณเอาเอกสารพวกเนี้ยไว้ที่ไหนเหรอคะ?
อืม ได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเนี่ยเนาะต้องบอกก่อนเลยว่า ครั้งสุดท้ายที่จำได้อะมันอยู่ในกระเป๋า ก็ไปทำเอกสารทำอะไรต่าง ๆ แล้วพอเราอะไปหาเพื่อนที่โรงแรมอะค่ะ เราติดต่อเพื่อนไม่ได้ เพราะว่า อ่า เพื่อนของเราอะค่ะ เขาไม่มีอินเทอร์เน็ต เราก็เลยขอให้พนักงานโทรไปที่ห้องห้องนั้นได้ไหม แต่ก่อนที่เราจะโทรไปห้องนั้นได้ พนักงานเขาก็เลยขอพาสปอร์ตของแต่ละคนเอาไว้อะค่ะ เหมือนแบบ อ่า ขอจดหมายเลขเอาไว้ว่า วันเนี้ยมี มีใครมาหา เพื่อเป็นความปลอดภัยของลูกค้าเขาอะเนาะ
แล้วปรากฏว่า อันนี้คืออะไรคะ? อย่าบอกนะคะว่าคุณไม่เจอพาสปอร์ตแล้ว
ไม่ค่ะ ยังมีอยู่ ก็เอาให้พนักงานนั่นแหละ พอหลังจากทำอะไรเสร็จสรรพเนี่ย เราก็ยังมีเอกสารทุกอย่างของเราอยู่นะคะ
<chuckles>